آآ، المسلسلات ممكن تكون بتأثر في الناس بأشكال مختلفة، فأنا عايزة أعرف منك كده وتحكي لي عن مسلسل بيكون أثر فيك أوي؟
اهم، آه فعلًا المسلسلات أنا واحد من الناس اللي أنا باحب الدراما، وباعيشها فعلًا، ودايمًا بارب باربط القصص بتاعتها كده بال بإسقاطات من حياتي يعني، فأنا باحب المسلسلات وخصوصًا المسلسلات القديمة بصراحة جدًا، يعني يمكن عشان مرتبطة بفترة الطفولة والعيلة والكلام ده، بس مسلسل تحديدًا يعني؟ أنتِ عايزة مسلسل و تحديدًا يعني، أوكي، في آآ، والله حاجات كتير، بس خليني أقول لِك مثلًا آآ، اللي جاي في دماغي دلوقتي و وباحبه جدًا وممكن أتفرج عليه حرفيًا كل يوم، آآ، مسلسل عبد الغفور البرعي، لن أعيش في جلباب أبي.
اهم. إمم، حلوة أوي. إمم. م إمم. آه، مسلسل جميل فعلًا. <laughs> طب قل لي، أنت بتحبه ليه أصلًا، يعني إيه اللي حببك فيه؟
آه، جدًا، جدًا بصراحة. المسلسل أصلًا يعني لما اتعرض لأول مرة وكده، وكان لسه بقى يعني- الله يرحمه- بقى نور الشريف لسه ماطلْعش في ال في ال ال النجومية الثابتة بتاعة الأفلام، يعني كان دايمًا بتاعة المسلسلات يعني، كان دايمًا أفلام أكتر والكلام ده، فكرة المسلسل بقى كل سنة وحاجة اللي هو كمّلت رحلة بعد كده يعني، كانت لسه، فكان ده يعتبر إيه، ف من البدايات شوية في حكاية الدراما والبطولة وكده. و وأيام العيلة بقى، يعني كان لمة العيلة بقى و و وإن إحنا بقى يعني إيه، ال ال ال الانتظار للحلقة قبل طبعًا بقى ال السوشيال ميديا واليوتيوب والنت والكلام ده كله، فاهمة؟
إمم. اهم. إمم. آه. أيوه. كنتم بتتجمعوا كلكم يعني، وتستنوا المسلسل وتتفرجوا عليه، ده قصدك يعني، صح؟
بالضبط، بالضبط. ميعاد الحلقة ده يعني فاهمة؟ <laughs> ده م ميعاد مُقدّس كده ال يعني مستنيين بقى حلقة عبد الغفور يعني فاهمة؟ وبعدين ما فيش آآ، ما فيش أي نوع من أنواع الحَرق. أ بمعنى إن هو يعني إيه، <tsk> آآ أ دلوقتي أنتِ ممكن فعلًا تلاقي ال الموضوع بتاع السوشيال ميديا بيحرق للناس، وأنا واحد من الناس بصراحة ما باحبش الحرق، باحب أتفاجئ بال بال بال الأحداث.
اهم. أيوه. <laughs> آه. إمم. أيوه. لمّا تتفرّج على العمل، تبقى مستنّي كل الحاجة تبقى أنت بتشوفها لأول مرّة، ما تبقاش سمعت عنها قبل كده من أي حتّة. أيوه، فاهماك.
اهم. بالضبط، بالضبط. أو أو و وباعيشها كمان إن يعني إن هي قصة، قصة حقيقية يعني. ب أ بافصل أوي، من وأنا صغير، لغاية دلوقتي بصراحة، اللي هو يعني آآ أ أنا زي ما قُلت لِك دلوقتي كده عبد الغفور البُرَعي. يعني أنا مش بالنسبة لي هو نور الشريف هو عبد الغفور البُرَعي مش عبلة كامل، هي فاطمة، فاهمة؟
اهم. آه. طب ما تحكي لي كده قصة المسلسل كده يعني، كان بيتكلّم عن إيه أو أثّر فيك إزاي؟
أقول لِك. أوكي. آآ، آآ هو المفروض إن هو عبد الغفور البُرَعي ده، بيبتدي المسلسل بإن هو رايح يدوّر على شغل في وكِالة البَلَح. وكِالة البَلَح دي اللي هي وكِالة الخُردة يعني، تمام؟ و وبيدوّر على أ أ المعلِّم إبراهيم سردينة، ده بالاسم عشان في أ شيخ أ بَعتُه ليه يشتغل عنده، تمام؟ والمفروض إن هو بيبتدي المسلسل إن هو لسهّ شاب في بداية حياته، ويعني مُعدَم، مُعدَم تمامًا آآ، جلابية مِتقطّعة وهي اللي حيلته، وبيبتدي كده بيطلب كوباية شاي من القهوة ب برغيف عيش سادة، فاهمة؟
إمم. اهم. أيوه. اهم. تمام. اهم. آه. بيبدأ من تحت خالص، يعني الموضوع جاي معاه من من طبقة تحتيّة خالص.
أوي. من تحت الصفر بالضبط كده، بالضبط كده. وكمّل بقى، بيتعرفوا وال ال الحاج إبراهيم سردينة ده، اللي هو كان القدير بقى الله يرحمه عبد الرحمن أبو زهرة، آآ، آآ، أ أ بيحبه، بيعلّمه الشُغلانة، لغاية لمّا هو بقى بيكبر فيها وبيبتدي إن هو واحدة، واحدة يتعلّمها، لدرجة إنه بياخد مَحِل والمَحِل ده بيكبر ويبقى وِكالة وبعد كده يبقى مصنع. وطبعًا في خلال الفترة يكون بقى أتعرّف على أ أ القمر <laughs> عبلة كامل، أ فاطمة كشري. <chuckles> بتبقى بتب آه، واقفة على عربية بتبيع كشري وبعد ك هو طبعًا بيب هي بالنسبة له كده وقتها غَنيّة وإن كانت هي بياعة في الشارع، بس بالنسبة له هو اللي ما فيش خالص، غَنيّة، فاهمة؟ فهي الو
تمام. إمم. اهم. اهم. <laughs> أيوه. <laughs> اهم. آه، عشان هو لسّه بيبدأ وهي عندها مثلًا آمم، شغل أصلًا، عندها بالنسبة إمم.
يعني ده هي بالضبط، بالضبط كده. ف بي بيبتدوا بقى إيه، إن هم يعني أ ما بينهم زي قصة حب كده، وإن هي يعني بتقدّر ظروفه وبتؤمن بيه وبتساعده وبتفضل واقفة وبترفض بقى أ أي حد بيتقدّم لها لغاية لمّا هو بيكوِّن نَفسه بطريقة تسمح إن هو يعني إيه، ياخد لها شقة ويتجوّزها.
إمم. حلو أوي. طب أنا شايفة إمم، اتفضّل.
ومعاهم بقى. اهم، اتفضّلي.
لأ اتفضّل كمّل لى أنا أحب أسمع منّك.
فضلِت أ فضلِت معاه بقى اللي هي الرحلة كاملة بقى. الرحلة كاملة كُلّها، لغاية لمّا بقى multi مليونير وأكبر مليونير في مصر والكلام ده كُلّه، وهي برضه نفس سِت البيت اللي دايمًا واقفة في ضهره ورَبِّت العيال بقى اللي هم 4 بنات وولد و والمشكلة بقى بتاعة بناتها تفاصيل كتير أوي يعني تفاصيل كتير أوي. إمم.
إمم. اهم. اهم. حلو أوي. طب أنا شايفة من كلامك إن يعني المسلسل آآ، كان واخد طابع كده اللي هو في مراحل كتير وفي حاجات كتير ال البطل عدّى بيها أو الأبطال عدّوا بيها. فمحتاجة أعرف منّك أنت مثلًا إيه المشهد اللي أنت ما تقدرش تنساه أو إيه الحاجة اللي كانت أثّرِت فيك أوي؟
آه. ده حقي إمم. آآ مشهد يعني بُصّي، هو المسلسل أصلًا اسمه لن أعيش في جلباب أبي تمام؟ المفروض إن ده كان اسم الكتاب هو كان كُتيّب. يعني دي العبقرية برضه بتاعة الناس صُناع السينما والدراما زمان. كان كُتيِّب صغير جدًا يعني أول المسلسل ده أصلًا كان كُتيِّب صغير زي قصة قصيرة. يعني كانت قصة مثلًا صغيرة أوي ال الكاتب عمل منّها بقى اللي هو الكاتب الدرامي للمسلسل، عمل منّها يعني فَرشة كده إن هو ي يفردها لمسلسل كامل بالطريقة دي تمام؟
اهم. أيوه. أها. آه. آه. ما ك ما كانش كتاب كبير أو رواية كاملة يعني كان قصة صغيرة. تمام.
بالضبط. لا لأ خالص. قصة صغيرة وكان اللي بيحكيها يعني أو كانت بتدور في الك في الكتاب على لسان أ أ أ آآ اللي هو صاحب عبد الوهاب اللي هو ابن عبد الغفور البُرَعى تمام؟ ابتدى كتاب صغير أوي أ إن هو بيتكلّم عن ع صاحبه اللي هو عبد الوهاب وعن أبوه تاجر الخُردة اللي بدأ من الصفر لغاية لمّا كبر وطبيعة علاقته المتوتّرة بابوه نتيجة إن أبوه شديد عليه أوي عشان خاطر يعلّمه إن الدَلَع بيبوّظ الرجالة. بس كانت ومن خلال ذلك، كان حسين ده بيحكي في الكتاب إن هو تطوّر علاقته لدرجة إن هو م عُمره ما دخل بيته ولا عرف إخواته ولا كده. بالصدفة قابل أخته الصغيرة اللي هي نظيرة وحبّها، فعِرف العيلة دي وكَتَب اللي هي الحتّة دي. هو بقى المسلسل عمل عمل بقى ده مسلسل ك بدأوا بقى جاب حياته بقى من الأول خالص لغاية لمّا اتجوّز وخلِّف والعيال صغيرين وفي المدارس وبيكبروا وطبيعة علاقة الأب المتوتّرة بابنه والكلام ده. فهو بقى سؤالِك بالنسبة للمشهد. وده سبب
اهم. اهم. آه. اهم. تمام. إمم. حلو أوي. إمم. آه. آه. أكتر مشهد فعلًا خلّاك تبقى بت بيأثّر فيك أو أو حبّيته حت
آه. آه. بُصّي، هم أ أنا أكتر حاجة أصلًا يعني غير يعني هو في أسباب كتيرة جدًا لحُبّي المسلسل ده، بس تحديدًا بقى اللي ب بيأثّر فيّا جدًا وبيلمسني، هو طبيعة علاقة الولد بأبوه من وهو صغير لغاية لمّا كِبر. لدرجة إن هو طول الوقت مُتخيّل إن هو أبوه بيكرهه تمام؟ وأبوه مُتخيّل إن هو بيعمل لمصلحته عشان هو أصلًا سبب اللي هو مُعدَم أوي كده، إن هو كان مَيسور الحال بس أبوه كان بيدلّعه. ف أ عشان كان وَحِيد فلمّا أبوه مات، اكتشف إنه هو ما عندوش يعني شغل وما عندوش أي حاجة وده السبب اللي هو عايز ابنه يبقى أحسن منّه فده فطول الوقت بيعامله بشِدّة وحَزم على أساس اقتناعه إن الدَلَع حيبوّظه. فطبعًا الولد نفسيته اتكسرت جدًا وطول الوقت هم بعيد عن بعض، لغاية لمّا واتجوّز بقى جَوازة غريبة كده ومش عارف إيه، وطبعًا فشلت وال طلَّق والكلام ده. فبييجي في آخر تقريبًا حلقتين في
إمم. اهم. آه. اهم. اهم. إمم. اهم. هو ده هو ده جاي من اسم المسلسل أصلًا. يعني لن أعيش في جلباب أبي هو أصلًا آه تمام. ده العلاقة ما بين ال يعني أو أكتر حاجة ال المُخرج أو المُؤلِّف أو صُنّاع الفي المسلسل يعني عملوها إن هم بيعملوا ضوء على علاقة الأب بابنه.
هو اسمه مسلسل ده بالضبط. بالضبط. بالضبط، آآ، آآ ف فهو ال ال ال الأسم ده، على لسان عبدالوهاب، اللي هو إبن البطل نور الشريف، إن هو طول الوقت مُصمم هو قالها في المسلسل أكتر من مرة: "مش عايز أعيش في جلابية أبويا، عايز لما انجح يتقال إن أنا نجحت علشان أنا عملت." ف أ
جميل. اهم. آه. اهم، طيب امم.
وصِل في الآخر بقى لل اللي هو بقى لمّا يعني إيه، فواجهوا بعض، هو قال له: "أنا عمري ما حسيت بحبك ودايمًا طول الوقت باحس إن أنا يتيم." والأب طبعًا يعني يعني تِعِب جدًا من سماع الكلام ده، وقال له: "إزاي بس! ده أنا يعني أنتَ أغلى حاجة عندي في الدنيا، أنا باعمل كل ده عشانك." وكده، فلمّا الولد فهم ده و و و و ويعني حَسْ بحنية والده والكلام ده، يعني ده كان مشهد بصراحة يعني، أنا بيأثر فيَّ لغاية دلوقتي كل ما باشوفه بصراحة.
اهم. اهم. إمم. أيوه، واضح إن هو كان مشهد مؤثر من كلامك. طب، قل لي هو أنتَ آمم، إيه أكتر حاجة بتشدك في المسلسلات؟ ويعني خاصةً خلينا وإحنا بنتكلم على المسلسل لن أعيش في جلباب أبي، آآ، إيه أكتر حاجة بتشدك؟ هل هي مثلًا المزيكا بتاعة المسلسل أو الإخراج أو أداء الممثلين أو الفكرة اللي المسلسل بيديها، إن هو يوصل للمشاهدين حاجة معينة، أنتَ إيه أكتر حاجة ممكن تكون بتشدك في عمل؟
إمم. إمم. إمم. حلو أوي، الصراحة وخصوصًا في حاجة زمان، شغل زمان عمومًا يعني، الفكرة- زي ما أنتِ بتقولي كده- الفكرة، لا، كانت معظمها آآ تجارب بجد وقصص اجتماعية بتحصل حوالينا ف ف يعني الواحد كان بيحس إن هو بيتعلّم حاجة، بيطلع بحاجة وبيطلع بقيمة من ال من ال من المسلسل، من العمل الفني، فاهمة قصدي؟ ف ف فكانت حاجة يعني يعني قوية جدًا ورسالة. غير كده كمان أنتِ قُلتِ حاجة حلوة أوي برضه، اللي هي المزيكا بتاعة ال أنا اكتشفت إن أنا فعلًا الموسيقى بتاعة المسلسلات بتاعة زمان، أ يعني عايشة معايا لغاية دلوقتي وخصوصًا إن اللي كانوا بيقولوا الحاجات دي زمان كانوا عباقرة، يعني كنت تلاقي يعني تلاقي عمر خيرت من أشهر مقطوعاته أصلًا، آآ، آآ، مقطوعتين مسلسل، اللي هي ليلة القبض على فاطمة، و والتانية اللي هي بتاعة البخيل وأنا، ولأ يعني أ أ الموسيقار ياسر عبدالرحمن، واللي كان بيعمل فتلاقي المزيكا نفْسها، آآ، آآ حاجة بتعلّم في الواحد من وهو صغيّر بيفضل لغاية وهو كبير كلّ ما يسمع المزيكا يفتكر مسلسل على طول.
إمم. أيوه. اهم، أيوه، فاهماك. اهم. اهم. إمم. أ أيوه. اهم. اهم. اهم. إمم. أيوه، آه، لسّه هاسألك أنت لمّا بتسمع المزيكا بتاعة المسلسلات حاليًا، بت بت بتربطها على طول ده بأنهي مسلسل، بترجّعك للذكريات، يعني ممكن تكون بتعمل فيك إيه؟
آه، ياه! جدًا، جدًا، جدًا. يعني لغاية دلوقتي م مزيكا زي بتاعة عبد الغفور البُرَعي، رغم إن هي كانت مزيكا بس، مزيكا بس، ما كانش فيها أغنية، آآ، يعني لا، لا، لأ، يعني أول ما بتيجي كده النوستالجيا كُلّها بترجع، كل بقى الذكريات بتاعة المسلسل، وكل القعدات بتاعتنا أنا وإخواتي والعيلة وأولاد عمي والكلام ده. والانتظار وقت الحلقة آه، آه، لأ جدًا، جدًا يعني. جدًا، بتفضل تفكّر الواحد إمم.
إمم. إمم. إمم. اهم. أيوه. أيوه. حاجة حلوة أوي بصراحة. إمم، اهم. إمم. طيب أيوه. طب خلّيني أسألك على حاجة، دلوقتي م أنت حكيت لي على المسلسل وأحداثه، وقد إيه هو يعني كان مؤثّر، بس أنا عايزة أعرف بقى، إزاي أنت أخدت آمم مثلًا درس أو عملت إسقاط من المسلسل ده في حياتك أنت؟ يعني اتعلّمت منّه إيه، وغيّر لك أفكارك إزاي، آآ، لو كان غيّرها يعني، فيما بعدين، يعني هل طبّقت ده في حياتك أصلًا؟
إمم. <chuckles> آه. آه. لأ بصراحة ما هو ده برضه كانت الميزة، إن هو مش مُجرّد يعني حاجات كده ترفيهية وخلاص لأ، كان الواحد بيتعلّم. أنا والدي الله يرحمه كان من النوع ده برضه. كان يعني أ غ يعني أ كان من الناس العسكريين فكانت طبيعة الشِدّة والحَزم فيه على طول فاهمة؟ آآ فكان برضه إلى حدٍ ما طبعًا مش زي الصورة الدرامية اللي في المسلسل، بس برضه إلى حدٍ ما كان من الناس اللي مُعتقدة إن الدَلَع للبنات مش للرجالة. فدي كانت حاجة بتضايقني وأنا صغير ف فاهمة؟ ف
إمم. إمم الله يرحمه. اهم. إمم. أيوه. نفس فكرة المسلسل يعني أصلًا كانت عندك في البيت.
شوي في الحتّة دي آه. شوية في الحتّة دي. فكان بيأثّر فيّا جدًا طبيعة علاقة الولد بو بوالده. فلمّا كده أنا فاكر أول ما سمعت ال ال المزيكا والأحداث وبعدين شُفت الطبيعة دي طبيعة العلاقة اتغيّرت إزاي ف أ فهمت. أنا كنت برضه لسّه صغير ففهمت فعلًا إن فعلًا الأب الأب يعني هو بيحبه وبيعمل عشانه كل حاجة. فلقيت فعلًا إن والدي الله يرحمه برضه حاببني وبيعمل عشاني كل حاجة. بس هي الفكرة كُلّها، إنه هو فعلًا كل واحد بيبقى بيحب طريقته، وبيربّي بطريقته. فدي أثّرِت فيّا بصراحة.
تمام. اهم. إمم. اهم. أيو اهم يعني هي جابت لك فكرة أو يعني ح حسِّستَك كده أو أقنعتك زيادة، إن ممكن يكون أهلك، آه، هُم كده، كده بيحبُّوك، بس طريقة الحب أو أو إن هو يبقى بيظهِر حُبُّه أو خوفه عليك، ممكن تبقى مختلفة، بس هو في الآخر بيحبَّك، ده قصدك صح؟
إمم. أو الخوف عليَّ إمم، آه. آه، ده حقيقي فعلًا، ده حقيقي، كمان بَقَى ال ال ال المُسلسل مليان بقى حاجات فعلًا، آآ فكرة رحلة الصُّعود و والناس أعداء النَّجاح، اللي ممكن يعني إيه، مش سالكين، وجُوَّاهُم سواد وبيحاولوا يحاربوا، زي ما حصل معاه، ده الواحد قابلُه كتير بقى. كمان لمّا الواحد ربنا يكرمه بمدير كويِّس كده ي يعني فعلًا لغاية دلوقتي آآ، آآ، آآ، اللي هو كان في المُسلسل إبراهيم سردينة ده، بيُدَرّس لغاية دلوقتي، أنا فوجئت إن أنا بعد ما كبرت، إن في مدرسة في الإدارة زي إبراهيم سردينة ده، رغم إن هو كان جاهل مش مش مُتَعَلِّم، بس إزاي بيحفِّز موظف شاطر عنده، إزَّاي بيعلّم مُوظَّف إن هو عايز يتعلِّم، إزاي بيكافئه، وإزَّاي بيعاقب واحد عارف إن هو مش سالك أو بيضُرّ الشُّغل، أ حاجة مُفيدة جدًا بصراحة.
اهم. إمم. إمم. اهم. إمم. آه. اهم. اهم. آه، بصراحة يعني هو حاجة حلوة أوي إن أنت تكون، آمم، أخدت شوية معلومات ودروس من عمل إنت بتحبه، وبتكون بتفهم منها على حياتك وعلى تأثيرها بيك، إذا كان في بيتك أو في شُغل، فأنا بصراحة اتبسطت أوي، أوي، أوي بالكلام معاك، وإن شاء الله أتمنى نتكلم تاني، وباشكرك كتير شكرًا ليك.
ده حقيقي. أنا كمان جدًا. شكرًا.